Olha só, me diz uma coisa, como que a comida de um novo lugar te ajudou a se adaptar?
Ah, olha só, eh, e faz 2 anos que eu mudei para os Estados Unidos, né, eh, eu já vinha pra cá a passeio e a gente adorava o fast food, os hamburgers, enfim, e a gente descobriu coisas novas aqui, né, morando aqui 2 anos, a gente descobriu que os Estados Unidos é um lugar maravilhoso pra se comer comida saudável.
Uhum. Jura? Eu não tinha essa visão sobre os Estados Unidos.
Juro. Juro.
Olha só, que interessante. Eu não sabia que nos Estados Unidos tinha lugares pra comida saudável. E como foi isso? Como foi essa descoberta? Como que vocês souberam? Porque, realmente, viver de fast food deve ser muito difícil.
Não, muito difícil. O. Que que aconteceu, né? O ano passado, quando meu meu filho entrou na escola, hã, né, a escola nova, estudar nos Estados Unidos, aquela coisa de filme, e tal, ele começou a tomar lanche todos os dias no na escola, a o lanche da escola, né, e aí, no check-up anual, a gente descobriu que ele estava com quase diabetes e açú eh, u uma quase diabetes e com colesterol alto, e ele nunca teve, né.
Sei. Ah!
E a gente achando que assim a o só aquele momento dele comer aquilo não teria problema nenhum, mas tudo m tudo aqui de comida industrializada, tem muita gordura, tem muito açúcar, então a gente tomou um susto, né, e aí todos nós fomos aplicando.
Nossa. É verdade. Uhum. Eu posso imaginar que o seu coração de mãe deve ter ficado aflito.
Super aflito, e a gente, também, depois foi investigar, e a gente também t começou com o colesterol alto, ah, outros probleminhas que a gente nunca teve e que, com certeza, se a gente não tivesse investigado, a gente teria problema lá na frente, né.
Uhum. E aí, como foi isso? Vocês fizeram esse check-up, e como vocês conseguiram mudar essa essa dinâmica, né. Porque deve ser muito difícil ele ir para a escola, e os outros colegas comem a comida que tem na escola, né, e que não deve ser saudável, pelo jeito.
Não, pizza, hambúrguer, taco, eh, toda essa to tudo e tudo muito frito, né. O que acontece hoje, ele ele tá no high school, então não é um problema. Ele leva lanche de casa, os meninos nessa idade
Hum, meio difícil. Uhum.
procuram comer coisas mais saudáveis, porque já estão preocupados com o corpo, né. Ah, vão começar a namorar, enfim. É, estão com a estão p estão preocupados mais com a aparência. Então, a gente fez o teste, né, ele começou a levar, eh, sanduíches de casa com ingredientes mais saudáveis, fruta, hã, suco natural. E a o quadro reverteu completamente, né. E aí a gente descobriu e a gente descobriu lugares ótimos para fazer compras.
Ah, sei. Ai, que ótimo. Ah, então, os lugares onde vocês fazem as compras também interferem nisso?
Sim sim, existem restaura eh, supermercados aqui orgânicos, supermercados, eh, que vendem produtos naturais, eh
Olha!
não é tão mais caro que um produto, vamos dizer assim, regular, é um é um valor que que é que é, como fala em português, é, affordable, eh, eu esqueci a palavra. Eh
Uhum, e eu também.
é justo, né. N não é nada caríssimo, né. Não é uma coisa que custa 1 e o orgânico custa 5 ou custa 6, é um pouquinho mais caro. Então, você consegue se alimentar muito bem.
Sim. Uhum. Ai, que bom, que bom isso. Mas assim, então vocês sentiram que o supermercado convencional também estava atrapalhando as compras de vocês, os produtos que lá tem e toda essa dinâmica, eh, entre aspas “americana”, nesse sentido, estava atrapalhando, eh, a dieta de vocês, num geral.
Eu acho que, o que que aconteceu, né, como que a comida a é, influenciou na nossa chegada. Hã, por ser novidade, a gente começou: "Ai, que legal isso, ai que legal aquilo. Nossa, nunca provei isso". E aí, quando a gente foi ver, a gente só estava comendo isso. O que era o a a coisa a o o que era a comida do de vez em quando virou
Hum.
o todo dia, entende? Então, isso foi a virada de chave, né. A a o o o exame e e perceber que as coisas não estavam bem, a gente falou: "Opa, alguma coisa está errada". Né, e a gente e aí a gente reviu <clears throat> desculpa, a gente reviu o nosso cardápio, reviu os nossos hábitos e, adotamos aí um um um um uma não uma dieta diferente, mas a gente procura comer mais em casa, comer coisas mais frescas, coisas feitas, né. Isso faz toda a diferença.
Todo dia. Uhum. Uhum. E qual estratégia você está adotando em casa para conseguir ter a constância, né. Porque é difícil, hã, amplia é, implementar isso no dia a dia, de ter a comida fresca, além de ter as coisas prontas para o seu filho levar para a escola, e tudo mais. Como que você mudou a sua rotina para que isso fizesse sentido e que também ficasse fácil, né, que entrasse na no dia a dia de vocês?
Eu acho que assim, se você se você não se planeja, e você fala: "Ai, que que eu vou fazer agora para jantar?", por exemplo. Porque a gente a gente hã, no almoço, come um lanche, né, uma um atum, uma fruta na nada muito, hã, elaborado. Mas se você chega à noite e fala: "O que que eu vou fazer? Putz, não tenho nada, deixa eu ver". Não, s se você pensar assim, você vai pegar uma pizza que você tenha, ou você vai pegar uma uma salsicha, qualquer coisa nesse sentido. Agora, se você se programar então, por exemplo, eu pego um dia para fazer as proteínas, para fazer algumas coisas que eu congelo, por exemplo, um arroz, uma verdura cozida, qualquer coisa assim, nesse sentido. E aí você já tem opções, entendeu? Você não é pego de surpresa.
Uhum. Uhum. Hum, entendi. Então, a a coisa virou planejamento, é a palavra. Tanto o planejamento das suas das suas refeições em casa. E o planejamento das compras? Você teve que mudar alguma coisa no seu hábito de compras?
Planejamento. Eu acho que pra você comer saudável e mais fresco, você em vez de você fazer aquela compra gigante uma vez, você faz você faz compras menores semanais, porque aí você fica com tudo fresquinho, né. As frutas da época, que são as mais em conta. Então porque você sai de um trabalho, você você tem quinhentos mil mercados, né, perto. Então não é desculpa, "Ah, eu vou", né. Você passa aqui, compra uma coisa, você passa ali, compra outra. Então, a gente adotou isso. Né, as compras grandes são de coisas não perecíveis, e tal. Mas as coisas né, as verduras, as frutas, a gente adapt a gente usou o a estratégia do da constância, hã hã, comprar menos coisa, mas mais vezes.
Ah, entendi. Sim. Uhum. Entendi, entendi, e teve alguma algum hábito que você já tinha antes de se mudar, que talvez você tenha talvez abandonado, assim, no primeiro momento, entrado muito na cultura, que você retomou?
Ah eu acho que quando a gente chegou a quando a gente chegou aqui, a gente comia muito fora, né, eu acho que por conta da novidade. "Ai, vamos experimentar isso, a gente nunca foi ali, a gente nunca foi aqui." Mas financeiramente é custoso, muito é caro comer fora, né, e não é saudável, porque existem aqueles conservantes todos, tudo vem pronto, né, por exemplo, molho de tomate vem pronto, aquela aquela coisa cheia de açúcar embutido, ah, tudo frito, né, o deep fry, então, ah, eu acho que esse hábito, na verdade, a gente não tinha no Brasil, a gente adotou aqui e abandonou.
Assim, algum hábito? Ah. É verdade. Entendi, entendi. Isso é p é é interessante, né, observar como os nossos hábitos no vu lugar que nós moramos, eh, são influenciados pelo meio, né. Pelas facilidades ou não, pela pelo hábito de consumo das pessoas que estão ao redor, né. E como, às vezes, olhar para o que a gente já fazia é importante, porque a gente já fazia algo bem, talvez. Perdemos a mão ali no meio do caminho, e aí, depois é retomar, né. Pra voltar a ter um hábito saudável, um hábito mais consistente. Mas, me diz também mais uma coisa, eh, tem algum ingrediente, algum alimento, alguma coisa que você não comia, ou que tinha preconceito, ou que nunca tinha provado e que, de repente, por causa da sua mudança, você provou e hoje gosta, ou não achou tão ruim assim?
Exa Não, acho que a gente mantém, ah claro que a gente experimenta algumas coisas novas, e tal. Mas não, a gente a gente continua comendo o que a gente comia quando eu morava no Brasil, por exemplo, né. Ah, a comida simples do dia a dia, mas feita em casa, nada muito elaborado, nada muito cheio de molho. Não, acho que não. Não não vejo nada é óbvio que a gente, ah, in introduziu alguns ingredientes novos, coisas que são mais comuns daqui. Mas assim, nada muito relevante.
Ah, entendi, entendi. É, porque a cultura é um um hábito também não é tão diferente, assim, né. Os ingredientes que você deve encontrar no supermercado e tudo, não deve ser, assim, absurdamente diferente.
Não é q eh, por exemplo, se a gente morasse no Japão, né, na China, seria eu acredito que faria mais sentido você adaptar, hã, os ingredientes locais, porque é uma é outro é é outra cultura totalmente diferente, né. Mas
Uhum. É, talvez no supermercado não ia ter, né, as coisas.
Exatamente. Agora, aqui não, né. Aqui aqui é uma questão de oferta mesmo, de ter 500.000.000 de coisas, ah, diferentes e aos seus olhos gostosas, mas você tem que ter um pouco de discernimento, de saber que aquilo não é tão legal, né, eh, pra ser comido constantemente. É óbvio que você pode comer de vez em quando, mas, bem de vez em quando, mesmo.
Uhum. É verdade, porque é tentador, né. Você vê a coisinha gostosa, a coisa que, aparentemente, é maravilhosa, e aí você quer também, né, você quer fazer parte ali daquela coisa. E ainda mais o preço que dizem que é super mais barato, v várias coisas assim, mais calóricas e mais cheias de gorduras e etcétera, do que em outros lugares do mundo, né. Dizem que os Estados Unidos são bem mais baratos, nesse tipo de alimentação e nesse tipo de alimento.
Nossa, super bom ponto, porque eu eu estava lendo um estudo, outro dia, que dizia exatamente isso. Por que que os gordos aqui, aquelas pessoas que têm obesidade mórbida mesmo, são tão gordos? Porque o fast food é muito barato. Então, é é muito simples eles passarem num drive-thru e comprarem um um super lanche por pouquinho, né. Então se gasta muito pouco comendo esse tipo de comida. E aí, virou uma epidemia, né?
Uhum, uhum. Sim. É, é verdade, porque, eh, já ouvi relatos de que sai mais barato comer em fast food do que come comprar comida natural, né, com principalmente a que estraga, a perecível, que é muito, muito mais caro do que comprar passar no drive-thru e comprar um sanduíche ou o que quer que seja, e que, além disso, conforme a pessoa vai engordando e chegando nessa ob obesidade tão gigantesca, ela vai perdendo também mobilidade, né, ela já não consegue ficar em pé pra ficar ali esperando aquela comida cozinhar, e e e aí uma coisa vai vai tra trazendo a outra, né.
Total, concordo completamente com você, porque cozinhar dá trabalho, né, você tem que preparar tudo, você tem que picar, você tem que descascar, hã, lavar, e eu acho que é é o que você falou, dependendo do tamanho da pessoa e da condição física, saúde dela, é mais conveniente ela entrar num carro ou mandar alguém comprar uma coisa pronta, né, infelizmente.
É. Uhum. Porque, eh, vai ficando difí e parece que isso foi criado para se realime se retroalimentar, né. A pessoa vai engordando e vai ficando cada vez maior, e aí ela vai perdendo mobilidade, e aí também vai mudando o paladar, e aí parece que uma coisa vai alimentando a outra. E ela segue consumindo daquela forma, até ter um stop, assim, a até alguma coisa parar ali ela.
Exatamente. Eu a é o que você falou, ela nem degusta, né. É uma coisa que, é um é, na verdade, é um vício, né. É um, é a pessoa é viciada em comer, né. Como é viciada em droga, como é viciada em bebida, ela é viciada em comer. Então, é uma coisa que a pessoa nem percebe que ela está v devorando aquilo. Mas assim, que sabor que tem aquilo? Não sei, eh, é só é só o ato de botar pra dentro, né.
Uhum. É, verdade. Olha, eu adorei saber os hábitos que você adquiriu, depois da sua mudança. Como foi tudo isso para vocês, e como que vocês estão lidando hoje, né, com as adaptações, com o planejamento. Foi muito bom.
Ai, eu adorei conversar com você, foi ótimo.
Ai, muito obrigada, espero que a gente consiga conversar em breve.
Obrigada. Também. Tchau, tchau.
Tchau.